Но он меня очень захватил, но шло медленно. Потому что, ну, представляешь себе, маленькими ручонками пробку винную разрезать вдоль, да еще так, чтобы, значит, там вот была видна как бы корма приподнятая там, значит, и приподнятый, а, значит, нос. И всё, потом, значит, э, мне казалось, что это слишком маленький кораблик, поэтому нужно 2 пробки разрезать вдоль, и значит, всё это дело соединить вместе. Ну, ну недели 1,5, наверно, 2 у меня на это ушло. Ну, с учетом того, что надо было еще в школу ходить, уроки делать.
Мгм. Ну да. Ага.
Да.
Ну так, в принципе, да, кропотливая работа получается. То есть он такой, это вот был твой 1, получается, как вот макет, 1 корабль или у тебя было таких много подходов?
Это был самый 1 кораблик. И, конечно, когда я запустил его в воду, он тут же перевернулся. <tsk> Перевернулся и, кажется, даже развалился или только перевернулся и страшно это меня расстроило. Но я не стал его топтать в ярости, насколько помню, а понял что надо усовершенствовать конструкцию и по по этому поводу я полез какие-то книжки смотреть, почему же они не переворачивались в реальности.
Мгм. Мгм. <chuckles> А, то есть уже такой более серьёзный поход подход к конструированию. То есть ты бы изначально прям строил, чтобы запустить, а не просто на полочку поставить и смотреть на него, м. Мгм. Ага, понятно. Так, значит, 1 корабль в, эм, перевернулся, <chuckles> запуск не очень хорошо прошёл. И ты, но этот вот был прямо любимый твой кораблик, тем не менее. Или ты какой-то ещё 2 построил?
Да, да. Само собой, поэтому из пробки там чтобы плавал точно с гарантией. Нет, совсем Этот я разрушил всё-таки. Эм, сделал другой тоже из пробок. Но на этот раз, э, было понятно, что мой кораблик должен иметь остойчивость, так называемую, и не должен иметь слишком высокие мачты, э, иначе центр тяжести смещается вверх, и тогда кораблик может перевернуться. Ну и еще, я кажется, жульничал, ставил ему что-то вместо киля вниз, чтобы он, значит, всё-таки не переворачивался.
Мгм. Так. Мгм, какие детали. А, ну да, даже ведь таких игрушечных тоже вот такая внизу, да, как, а, как как плавник у акулы, ты про это говоришь, вот такая штука?
Ну, у настоящих кораблей, конечно, не было такого киля, но у моего был. М мне казалось, что это жульничество. Я по этому поводу порастраивался, что я, значит, не могу такую совершенную модель построить. Мне приходится, значит, использовать такие приспособления, которых на самом деле в реальности не было. Но я с этим смирился, мне главное было, чтоб он поплыл.
Ага. М. Мгм. Мгм.